Bạn ơi bạn, dạo này á mình có một cái vấn đề mà, kiểu, nhiều khi mình, ờ, mình cảm thấy khá là buồn, nhưng mà mình cũng đang chưa biết phải làm như thế nào á. Ờ, tức là, khoảng cỡ hơn một năm trở lại đây á thì mình mới quyết định là mình sẽ không sống ở Sài Gòn nữa, mà mình sẽ chuyển về một cái thành phố nhỏ ở cạnh Sài Gòn á để mình mở một cái trường mầm non, giống kiểu đi, ơ, đi khởi nghiệp vậy đó bạn. <laughs> Thế nhưng mà, ờ, thì mọi thứ thì, ờ, trộm vía thì đến bây giờ thì cũng khá là ổn, cái cuộc sống của mình ở đây thì nó cũng khá là ổn rồi á. Ờ, kiểu, cũng hơn một năm rồi mà nên là mọi thứ thì nó cũng đi vào nề nếp hơn. Cái công việc của mình ở trên trường, ờ, thì nó cũng khá là nó cũng OK hơn và nó cũng ổn áp hơn là cái giai đoạn trước á. Ờ, nhưng mà mình có một cái vấn đề rất là lớn là như thế này, thực ra là mình chuyển chỗ ở nó quá là nhiều đi á bạn. Tức là đúng rồi, tức là trước đây á, là trước dịch á, thì là mình sống ở Hà Nội, thế nhưng mà đúng đến cái đợt dịch á thì mình lại quyết định là mình chuyển vào trong Sài Gòn mình sống.
Ừ, vậy hả? <laughs> Thế hả? Ồ, vậy hả?
Thì, ờ, như thế là mình đã mất đi kha khá những cái người bạn mà rất là thân thiết với mình rồi á, ờ, những cái người bạn mà mình đã chơi, kiểu, mười mấy năm rồi á, thì khi mà mình vào Sài Gòn thì là mình không còn ai nữa. Và lúc đấy là mình mới bắt đầu là, giống như kiểu, làm quen lại rồi kết bạn mới á, kiểu như vậy á. Thì sau 5 năm đúng rồi, 5 năm mình sống ở Sài Gòn thì mình cũng đã có một số những cái người bạn mà khá là thân thiết. Thế nhưng mà sau đấy mình lại chuyển về đây mình sống, thì mình không còn n người bạn nào thân thiết, kiểu, dạng như là, rất là hiểu mình như vậy nữa ấy bạn, nên là mình buồn ơi là buồn á.
<laughs> Ờ, mình hiểu này. Ờ. Mình nghĩ rằng là, ờ, cái việc, ờ, mà có thể kết nối với bạn bè thì cũng khá là khó khăn. Lâu lâu thì cũng phải một thời gian dài tụi mình mới có những cái người bạn mà thật cảm thấy là "Ôi, mình cảm thấy thật sự thân thiết này, có thể, à, chia sẻ cho họ những cái điều mà mình chưa bao giờ nói được", đúng hông? Và mình nghĩ rằng là cái điều này cũng, ơ, ờ, ừm, dễ gặp ở những, ơ, người khác mà thôi. Và không biết rằng là, ờ, bạn đã ừm, nếu mà gặp một người mới thì bạn đã bao giờ thử, ờ, nói chuyện với họ bằng cái cách nào chưa nhỉ?
Đúng rồi á bạn. Ờm, tức là với mình nha bây giờ mình cảm thấy á là cái việc mà kết bạn á nó khó hơn trước rất là nhiều luôn á bạn. Giống như, kiểu, là giống như trước đây mình còn trẻ xong rồi mình cũng vui vẻ, xong rồi nhiều năng lượng á, thế là mình kết bạn nó rất là dễ dàng. Nhưng mà đúng là như đến bây giờ đi, ví dụ như cái môi trường của mình khi mà mình làm ở trường á, thì là toàn là các bạn nhân viên của mình, đúng không? Thế nên là cũng rất là khó để mà có thể chơi thân với nhân viên theo kiểu là bạn bè với nhau á, nó rất là nhiều cái phức tạp và tế nhị á, kiểu vậy. Thế còn lại là nếu mà ngoài bạn bè ra thì những cái vòng quan hệ của mình chủ yếu toàn là phụ huynh. Phụ huynh thì cũng không thể nào mà chơi thân rồi tâm sự giống như kiểu bạn bè được á, cái mối quan hệ đấy nó cũng cần phải giữ một cái khoảng cách chừng mực á, kiểu vậy. Thế nên là ờ, rồi ngoài ra thì những cái mối quan hệ khác thì thực sự mình cũng khá lu bu, mình cũng không có cái thời gian mà đi ra ngoài hay gặp gỡ bạn bè, kiểu, không giống như trước đây khi mình đi làm công ty thì đồng nghiệp rất là nhiều, mình chơi với đồng nghiệp chẳng hạn á. Bây giờ thì nó không giống như vậy nữa nên mình cũng không biết làm sao luôn á.
Ủa, vậy hả? Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ồ. Mình hiểu. <laughs> Ờ. Mình hiểu rồi. Bây giờ bạn đang ở một cái cương vị khá là mới này. Thì không biết là, ồ, bạn, ờ, đang khó khăn trong cái việc giao tiếp với, như kiểu là, kết bạn thân thiết đối với, ơ, đồng nghiệp của bạn, hay là đối với, như kiểu, phụ huynh? Phụ huynh thì đôi khi là đâu có thể nào mà cảm thấy nói chuyện thân thiết như những người bạn bè, đúng không? Tại vì bọn mình vẫn có một cái khoảng cách cho công việc này. Đó. Mình nghĩ rằng là cái đấy điều đấy cũng là khó là bình thường thôi. Nhưng không biết rằng là, ờ, đôi khi mà bạn nói chuyện với, a, ừm, mọi người xung quanh á thì bạn có thấy là, à, mình lo lắng, mình ngại ngùng hay là mình sợ từ chối khi mà mình trải lòng ra, mình thân thiết với người ta hơn chưa bạn?
Đúng rồi. Ờ, thật ra mình nghĩ là cái vấn đề của mình là mình đang rất là khó khăn mà giữ được cái kết nối với những cái người bạn thân thiết cũ ấy. Giống như ví dụ có những cái chị bạn đi mà trước đây nha, mình sẽ, ờ, rất là thường liên lạc luôn, kể cả là ví dụ như là khi mà ở gần đi, thì là tụi mình sẽ đi cà phê với nhau cỡ 2 lần, 3 lần một tuần gì đấy, kiểu dạng như vậy á. Ừm, ờ, mình ví dụ hồi đấy là tụi mình, ờ, ở ngay cạnh cái AEON á, thì là á ha tối ngày, kiểu, một ng tuần không biết gặp nhau bao nhiêu lần ở cái Aeon đấy, kiểu vậy á. Thế nhưng mà bây giờ thì chỉ có thể gọi nhau thôi chứ cũng rất là ít khi mà mày có thể gặp nhau được á. Ừm, ờ, giấy giống như kiểu là với những cái kết nối cũ đi thì nhiều lắm cũng chỉ có thể là, ờ, gọi nhau video thôi, kiểu thế. Ờm, thế còn lại thì các cái bạn bè mới bây giờ thì mình nghĩ chủ yếu là do là, giống như kiểu là, những cái hoạt động của mình bây giờ mình không có gặp gỡ được nhiều bạn mới. Mà mình cũng, kiểu, nhiều khi mình nghĩ là mình chắc mình cũng phải đi ra ngoài, mình gặp người này người kia, nhưng mà, kiểu, cũng h thực sự là cũng hơi làm biếng. Kiểu, mình cũng hơi lớn tuổi rồi, xong cứ phải là, trời ơi, bây giờ mình ngại ghê luôn, chẳng lẽ bây giờ đi học một lớp tiếng Trung để có thêm bạn, kiểu vậy. <laughs>
Ờ, thế hả? <laughs> Ờ, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Bạn cũng có một cái ý tưởng tích cực là đi học tiếng Trung để có thêm bạn đấy chứ. Ờm, mình nghĩ rằng là, ờ, kết bạn thì cũng đã là khó rồi và, ừm, đương nhiên là b khi mà bạn kết bạn với những người bạn cũ, ngày trước thì có thể ở gần nhau thì đôi khi là chúng ta nói chuyện rồi gặp nhau như thường ngày, đúng không? Nhưng mà bây giờ ở xa nhau rồi, công việc cũng khác, thay đổi trong cuộc sống thì, ờ, có khi là quan hệ nó cũng hơi lặng đi một chút. Và đến khi nào muốn nối lại thì bạn cảm thấy là hơi gượng này, hơi ngại hoặc là, ờ, sợ là lâu lâu mình tự nhiên nói chuyện với người ta, người ta thấy, ờ, hơi đánh giá, hơi e ngại gì đó. Thôi mình cũng sẽ hiểu. Nhưng mà trước khi đó thì không biết là bạn muốn cái mối quan hệ là thân thiết hơn hay là chỉ giao tiếp thường xuyên thôi? Đối với những người xung quanh thì bạn muốn thân thiết hơn hay là như nào nhỉ?
<laughs> Đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> Ờ, ờ, mình thì mình nghĩ là mình sẽ rất là muốn có một cái mối quan hệ mà thực sự là thân thiết đó. Mình thì từ xưa giờ mình không có cần nhiều bạn lắm, mình chỉ có 2-3 người bạn thân thôi. Thế nhưng mà mình mình rất là mong muốn có một cái mối quan hệ mà giống như kiểu chuyện gì mình cũng có thể kể được này, khó khăn trong công việc, hay là, giống như kiểu, nhiều khi bạn chỉ muốn là, à, mình bực bội người này, người này, mình muốn có người để kể lể thôi, kiểu dạng vậy đó. Nhiều khi mình cũng không cần người ta giúp mình cái gì cả, nhưng mà giống như kiểu mình có thể trút bầu tâm sự với người ta á, rồi có thể là ví dụ buồn buồn thì có thể là rủ đi cà phê hay là đi ăn xong rồi tám chuyện xong rồi ai về nhà nấy, kiểu dạng như vậy đó. Thì ờ, hoặc là ví dụ thỉnh thoảng đi du lịch cùng nhau, ờ, đấy, kiểu một năm đi du lịch với nhau một lần, kiểu dạng như vậy chẳng hạn á. Thì đúng là trong cái vòng tròn của mình hiện tại thì là mình không có mình không có cái người bạn nào như vậy luôn á bạn.
Ờ, đúng rồi. Ờ, mình hiểu này. Ồ, mình hiểu rồi. Nói chung là thôi, khi mà, ờ, xây dựng một mối quan hệ thân thiết này, thì nó cũng chỉ là một nhu cầu, à, riêng của con người mà thôi, mà nhu cầu rất là cần thiết nha. Và mình cũng muốn là đôi khi là mình có người để mình trải lòng, để mình, à, nói một cái câu chuyện thật lòng của mình, đúng không? Chia sẻ những cái điều mà mình đang phải, ờ, chịu áp lực này, hoặc là một câu chuyện bình thường thôi. Mình thực sự ra là mong muốn là, à, người ta lắng nghe mình một chút. Ờ, đôi khi là tìm một người bạn thân thân thì thật sự là hơi khó nhưng mà thôi, cứ từ từ bạn ạ. Ừm, mình nghĩ rằng là mình sẽ có một số cái, ờ, lời khuyên nhỏ thì bạn có thể lắng nghe xem, ờ, nó có phù hợp với bạn không nhá? Ờ, trước đó thì mình nghĩ rằng là, ờ, thay vì cái bạn, à, bạn nghĩ rằng là, ừ, cứ phải, à, tạo một mối quan hệ thân thiết thì bạn có thể chia sẻ với người ta, thì hay bạn cứ tìm những cái người xung quanh bạn đi. Ví dụ như kiểu là, ờm, bạn có thể, à, nghĩ rằng là không phải nói chuyện nào cũng có thể hợp ngay, đúng không? Đâu đâu phải là câu chuyện nào cũng có thể là chia sẻ sâu hay là, ờ, ờ, kỹ hơn nữa, mà đôi khi là luôn có mặt cùng với nhau trong từng câu chuyện thì nó cũng khó lắm. Thì bạn hãy thực tế, bạn nghĩ rằng là, à, những câu chuyện nhỏ thường ngày đi, bạn có thể chia sẻ như ví dụ là, ờ, hôm nay chị cảm thấy thế nào, sức khỏe ra sao, rồi, ờ, hôm nay chị, ờ, nói chung, kiểu là, đi chợ ở đâu rồi, đi ăn những nói chung là câu chuyện nhỏ nhỏ thôi. Mình nghĩ rằng là, ờ, cái cảm giác mà khi mà an toàn là khi ở cạnh nhau để có thể chia sẻ nhau. Và mình nghĩ rằng là, ừm, thân thiết nó là một cái kết quả nào cũng khá là xa, thế nên là đừng có vội quá mà hãy bắt đầu từ những cái điều nhỏ nhất thôi bạn ạ.
Đúng rồi. À, mình cảm ơn nha! <laughs> Ờ, mình hiểu. Đúng là nhiều khi mình, ờ, như cái mố bạn nói thì làm mình cũng nghĩ đến à những cái mối quan hệ cũ mà rất là thân thiết với mình á, là mình cũng chơi với người ta có khi mười mấy năm rồi á. Bây giờ mình cũng không thể nào mong đợi là trong một cái thời gian ngắn, kiểu một vài tháng mà mình có thể tìm được một cái mối quan hệ mà mình có cái sự đồng điệu hay là có cái sự thấu hiểu nhau như vậy, đúng không? Mà mình nên bắt đầu từ những cái mà nho nhỏ thôi, thường ngày thôi, đúng không?
Ờ, đúng rồi đó. Ờ, đúng rồi đấy. Và mình nghĩ rằng là, ờ, thay vì, ờ, mình, ờ, tìm luôn một cái người nào đấy mình mình mong muốn là người ta thân thiết với mình, thì, ôi, bạn có thể bắt đầu như kiểu là sự quan tâm, ơ, thật sự đi. Ví dụ như không phải gây ấn tượng đâu, ví dụ như đặt câu hỏi là "Ờ, dạo này bạn thế nào?", như vừa nãy mình có nói, hoặc là "Gần đây bạn nghĩ gì?", rồi, ờ, "Có cái địa điểm nào đẹp không để chúng mình đi du lịch?", rồi các thứ. Nếu mà cảm thấy như kiểu lắng nghe nhau, mà cho nhau những cái lời khuyên nhỏ. Hoặc là bạn chỉ cần nhớ một cái chi tiết nhỏ và nhắc đi nhắc lại lần sau ấy, thì chắc rằng là, ờ, người ta cũng, ờ, nhớ là bạn nói gì, và người ta nhớ rằng là được cảm giác là, như kiểu, bạn đang rất là quan tâm người ta, để ý người ta. Mình nghĩ rằng là tạo lên một cái dịp như kiểu là, ờ, một cái sự quan tâm thật sự đi, tạo một cái không gian nào đó, thì cũng khiến là, à, người ta cảm thấy mình được quan tâm hơn. Biết đâu thì, ờ, phát triển thêm mối quan hệ, thì bạn có thể rủ đi chơi rồi, ờ, đi uống cà phê với nhau, chuyện chuyện câu trò đó, thì mình nghĩ cũng hợp lý nè.
À. Mình hiểu. <laughs> Đúng rồi. Ờ, mình thấy bạn nói rất là hợp lý luôn á. Để mình cũng thử chủ động hơn một chút xíu, thử bắt chuyện từ những cái chuyện nhỏ nhặt hay là lắng nghe người ta xong rồi nhớ đến những cái thú vui, những cái sở thích của người ta, đúng không? Ờ, đúng là có thể là bây giờ mình cũng đang hơi thụ động một xíu á. Nhiều khi mình cứ ngồi mình than thở là hổng có bạn, nhưng mà thực ra là cũng không có chủ động đi bắt chuyện giống như bạn nói vậy đó, thì làm sao mà có bạn được, đúng không?
Ồ, đúng rồi. Mình thấy xung quanh bạn cũng có khá là nhiều người để có bạn là như, kiểu là, tạo thêm một cái, ơ, nờ, vòng bạn bè, kết nối bạn bè thân thiết. Nhưng mà bạn chỉ đang hơi lo nghĩ rằng là nếu mà thân thiết đối quá với, a, nhân viên thì lại, ờ, xảy ra một cái chuyện gì đấy mà mình không mong muốn, hoặc là với phụ huynh cũng vậy. Nói chung là bạn đang chỉ nghĩ đấy là, ồ, mình sợ là mình lo lắng là mình thân thiết với người ta quá thì lại cũng không, ơ, đúng chuẩn mực, đúng không? Mình nghĩ rằng là thôi, bạn hãy cứ, ơ, tự tin ở bản thân mình đi. Ví dụ như, kiểu là, ờ, mình chấp nhận cả hai đều, ờ, thay đổi vì, ờ, bọn mình có thể chơi thân với nhau này, hoặc là bạn có thể chuẩn bị một cách cụ thể. Ví dụ như là, ờ, bạn, ờ, quan tâm đến cái bản thân mình trước đi, chăm sóc bản thân mình. Ví dụ như là công việc hiện tại này, một sở thích mới hay là một cái, ờm, gọi là, kỷ niệm nhẹ nhàng gì đó, mình có thể kết nối qua những cái điều đó mà, đúng không nào? <laughs>
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng là trước trước khi mà mình nghĩ đến những cái mối quan hệ bên ngoài thì, ờ, bạn nói rất là đúng là có thể là mình sẽ cần phải để ý hơn đến cái bản thân mình, đến cái phía bên trong mình, đúng không? Ờ, giống như, kiểu là, chăm sóc cái bản thân trước á. Sau đấy thì là nếu mà bản thân mình tự là cảm thấy là thoải mái, thú vị, tự tin rồi thì các cái mối quan hệ nó sẽ từ từ nó sẽ tới, đúng không bạn ha?
Ờ, đúng rồi đó. Và mình nghĩ á thêm một cái điều nữa đó là bạn có thể đặt mục tiêu nhỏ hơn. Ví dụ như, kiểu, là bạn muốn làm thân với người ta thì, ờ, bạn có thể như, kiểu, nhắn tin mở lời chẳng hạn. Và đôi khi là trò chuyện, à, 10 phút, 15 phút thì đôi khi nó cũng, a, tăng thêm cái tình cảm một chút, hoặc là bạn có thể gặp một lần đi, hẹn, à, đi cà phê, đi chơi với nhau, một cái buổi nào nhẹ nhẹ thôi. Mình nghĩ rằng là những cái mối quan hệ dù, à, có xa hay là gần thì, ờ, nhờ mà nói chuyện nhiều thì cũng cảm thấy thân thiết hơn rất là nhiều đó bạn ạ.
Ờ, bạn nói rất là đúng á. Nhiều khi, kiểu, mình hơi bị, ờ, hơi bị chảnh á. Giống như, kiểu, ví dụ như trên, ơ, Facebook đi, mình không bao giờ đi đi add Facebook ai trước á, mà người ta có add mình thì add còn không thì thôi á, kiểu vậy á, nên là có thể là bản thân mình sẽ phải bớt bớt cái đó đi, đúng không? Ơ, chủ động hơn một xíu, nhắn tin cho, hay là rủ mọi người đi ăn, đi cà phê gì đấy trước á. Thì nhiều khi là nh chỉ bởi vì một cái lời mời như thế thôi thì có thể biết đâu nó sẽ cho mình một cái người bạn mà bấy lâu mình mong đợi, đúng không? Thay vì là cứ mình cứ ngồi đợi nó nó xảy ra rồi nói là "Bây giờ mình kết bạn không có dễ giống như trước đây", thì nhiều khi mình thử một cái gì đấy khác đi, đúng không bạn?
<laughs> Thế hả? Ờ, đúng rồi. Ờ, đúng rồi đấy. Mình thấy rằng là xa xa thì, ờ, tìm hơi khó. Nhưng mà cái mối quan hệ cũ của bạn với những người thân cũ chẳng hạn, mình cũng có thể kết nối lại để, như kiểu là, vòng bạn bè mình cảm thấy là thân thiết hơn. Nếu mà bạn khó có thể là, kiểu, bạn khó giao tiếp nhưng mà bạn thực sự trân trọng những mối quan hệ đó, thì đôi khi bạn mở lời cũng được, cũng không sao đâu, bạn đừng sợ là người ta đánh giá hay là người ca lo nghĩ gì về mình. Mình nghĩ rằng là, ờ, chỉ cần mình cố gắng hơn một chút, mở lòng hơn một chút thì bạn sẽ có những cái người bạn thật sự là thân thiết và nh giống như kiểu, tri kỷ đó bạn ạ.
<laughs> À, mình cơ mợ cảm ơn bạn nhiều lắm luôn á! Nói với bạn mình cũng cảm thấy là mọi thứ nó cũng rõ ràng hơn nhiều á. Mình cảm ơn bạn nha.
À, không có gì, chào bạn.